Không, mình sẽ nghĩ là chắc chắn là có một ngôi nào đấy nhưng mà mình không nhìn thấy thôi.
À, có thể là lúc bạn chớp mắt chẳng hạn, bay nhanh qua nên bạn không thấy được, đúng hông?
Ừ. <chuckles> Hoặc là nó đang, ơ, r rơi ở đâu đấy trên thế giới này. <chuckles> Ấy, nên là mình cứ ước thôi.
<chuckles> Hợp lý, ờ, chỉ là lúc đó chưa phải là lúc để mà bạn có thể ước được điều đó, rồi, hợp lý nha. <chuckles> Vậy thì khi mà nhìn lên bầu trời đầy sao như vậy á, bạn có nghĩ về cái tương lai của bạn hông? Hay là bạn nghĩ về quá khứ?
<chuckles> Ô kê. Thường thì mình cũng hay, kiểu như là, chiêm nghiệm lại quá khứ của mình. Thì mình cũng, ơ, thấy là, kiểu như là, mọi thứ nó cũng trở nên, kiểu như là, mờ nhạt đi, kiểu như là, mình bảo cũng không có gì phải đáng phải bận tâm nhiều nữa ấy, mình hãy buông buông xuôi, buông, kiểu như là, buông buông xả bớt đi những cái lo lắng ấy, không cần phải quá là cầu toàn ấy, kiểu, mình cũng không muốn, kiểu, cầu toàn mọi thứ quá tại vì nà những cái bầu trời đầy sao nó không hề có một sự sắp đặt nào.
Ừm, hợp lý nha. Ừm. Ôi, sâu sắc bạn ơi, rất là hay. Không c đúng rồi, nó rọi rất là lộn xộn, đúng hông bạn? Hay quá. <chuckles>
Ừ, nhưng mà nó vẫn rất đẹp, <chuckles> đúng rồi. <chuckles>
Vậy thì, ờ, khi ng mà khi mà nhìn ngắm mấy cái chòm sao mà nó đẹp như vậy, nó nhiều chòm sao như vậy á, thì bạn có nghĩ là nó cũng cái việc ngắm sao nó cũng giúp bạn kết nối với thiên nhiên hông?
Chắc chắn luôn ấy. Ừm, khi mà bạn tìm được một cái địa điểm nào đó để mà bạn ngắm sao ấy thì có vẻ như là lúc đấy những cái nỗi buồn của bạn nó cũng, kiểu như là, được tan ra ấy, nó tan ra cùng những cái vì sao chấm, chấm, chấm, chấm như thế ấy. Đấy. Ừm, mình mình ấn tượng bởi cái cái cái bầu trời mà nó đen xong nó nhiều sao như thế, mình bị ấn tượng nó rất là lâu và nó cứ trong s của m luôn ấy. Ừm.
Mình hiểu. Ôi, hay quá bạn ơi. Vậy thì có bao giờ Ôi, quá là tốt luôn. Nhưng mà cái bầu trời đầy sao như vậy mà tối đen như vậy thì bạn có thấy được cái dải ngân hà hông ta?
Cái d ngân hà thì, ừm, ừm, chắc là cái chỗ của mình thì để m có thể thấy một cái dải ngân hà. Cái lúc mà mình phải quá hoặc là có những cái trà trắng á thì mình cũng hỏi mọi người: "Ơ đây có phải là cái cái dải ngân hà không?" Thì mọi người bảo là "Không, không có nhìn thấy dải ngân hà." Ừ, và có cái ngân hà nên phải hơn mà, kiểu, nó phải hơn như thế nhiều lắm, đó.
Ôi, tiếc thế! <chuckles> Nhưng mà như vậy cũng nhưng mà như vậy cũng rất là đẹp rồi, đúng hông bạn?